Ähm ja, also, ne, das ist natürlich immer das Problem, weil irgendwie schränkt's ja wirklich keiner ein, ne, ist ja so Meinungsfreiheit, <laughs> Gott sei Dank. Ähm, aber, ne, natürlich, wenn dann sich dann so ganz viele Leute tümmeln, die die wenig Ahnung haben, aber alle ihre Meinung publizieren dürfen, dann ist das natürlich schon 'n Problem, ne? Also, jeder jeder darf ja wirklich so irgendwie alles sagen und dann ja, äh, dann kommen so Halbwahrheiten rüber, ne? Aber wenn man die ganz gut verkaufen kann, dann werden die halt von von der g großen Masse geglaubt, ne, und dann hast du direkt schon wieder so 'n Problem, ne, an Leuten, die halt einfach f falsch denken, ja.
Ja. Und, glaubst du, man muss da 'n bisschen nachschärfen mit Regeln und Konsequenzen, und also, vielleicht müssen wir auch mit 'nem konkreten Fallbeispiel kommen, um da so 'n bisschen mehr Substanz reinzukriegen. Ähm wie wär's denn, wenn wir jetzt sagen, äh, jemand, äh, behauptet quasi, 'n Ernährungskonzept zu haben, äh, und verkauft das quasi als das, äh, Wundermittel, um abzunehmen und dann, äh, glauben ihm das ganz viele Leute, und da sterben aber jetzt ganz viele Leute, weil sie sich total fehlernähren und so so halb verhungern und halt so, ne, hm hm, au umkippen auf der Straße und dies, das. <laughs> Wie wie schaut's da mit der Verantwortung aus und mit der Konsequenz und naja.
Ja. Oh, <laughs> okay. Oh,